Ờ, bạn ơi, dạo gần đây á kìa thì mình mới chuyển việc á, mình sang một cái công ty mới á, mà mình thấy là cái công ty mới của mình á kìa, thì bên cạnh sử dụng tiếng Anh á, thì tiếng Nhật cũng là một cái ngôn ngữ rất là thông dụng luôn. Kiểu, bây giờ cũng công ty á thì cũng làm việc với khá là nhiều khách hàng tiếng Nhật á, cho nên mình thấy là, à, nếu mà mình học tiếng Nhật thì mình nghĩ là trong tương lai thì cái, a, công cái sự t thăng tiến của mình trong công ty á có thể được phần nào nó được đảm bảo á kìa. Cho nên là mình cũng đặt ra một mục tiêu là, à, mình sẽ cố gắng học tiếng Nhật để có thể là vừa có giúp mình, gọi là, ừm, cải thiện, gọi là, cái có thể là nâng cao cái, gọi là, vị thế trong công việc này kia và mình cũng cảm thấy là tiếng Nhật thì nó đối với mình nha, ngày xưa ấy khi mà còn trẻ thì mình cũng khá là, kiểu, thích tìm hiểu văn hóa Nhật Bản á, thông qua là truyện tranh, rồi phim hoạt hình này kia á kìa, nhưng mà, ừm, cái để mà nói á thì mình cũng đặt mục tiêu học á, ờ, tiếng Nhật cũng đâu đó từ thời điểm đầu năm cơ, nhưng mà đến gần đây là cũng cuối năm rồi, nhưng mà mình vẫn chưa học được cái chữ tiếng Nhật nào cả tại vì mình cảm thấy là mình bị bị lười á, kiểu, bị trì hoãn là cái, à, thôi bây giờ thì cứ mới vào công ty mà thôi, cứ từ từ rồi hãy học tiếng Nhật sau cứ tập trung làm tốt những cái công việc của mình đi cả tại vì mình cảm thấy là tiếng Anh hiện tại nó cũng đã đủ rồi kìa thì tiếng Nhật thì khi nào mình rảnh rảnh, rồi khi nào mình cảm thấy là, à, nó có dịp nào đó công ty tổ chức dạy học miễn phí đồ chẳng hạn á, thì mình cũng có thể đăng ký để học thêm chẳng hạn. Đó, thì thành ra những cái mình cứ đặt tự tự đặt ra những cái, ơ, cái cái cái, ơ, lý do như vậy á, rồi cứ trì hoãn trì hoãn miết cho đến đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa đạt được cái mục tiêu đó của mình đó kìa. Thì không biết là bạn có thể cho mình một số lời khuyên được hông, để giúp mình gọi là, à, tránh cái việc trì hoãn việc học tiếng Nhật này đi?
Ừm. À. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. <chuckles> Ừm, ô kê, ô kê, à, mình rất là sẵn sàng nha. À, và trước khi mà mình có thể cho bạn những lời khuyên thì mình rất là muốn được, à, làm rõ thêm một chút này thì, ờ, ờ, cái mục tiêu mà bạn, à, muốn học tiếng Nhật như thế này ấy, thực sự là bạn, à, à, có có muốn là sẽ thực hiện nó là trong cái khoảng thời gian nhất định không? Hay là bạn chỉ là đặt ra chung chung như vậy thôi? Và hiện tại ấy thì là, ờ, bạn là do là mình, ờ, bạn không biết là mình sẽ nên bắt đầu như thế nào để mà sắp xếp cùng với thời gian của bạn này, hay là vì cái lý do nào đó mà khiến cho bạn là không có muốn bắt đầu?
Ừm. Ừm. À, để mà nói thì mình nghĩ là cái mục tiêu hiện tại của việc học tiếng Nhật thì nó cũng chung chung, nó cũng hông rõ ràng á kìa tại vì như mình chia sẻ á, là tức là mình bây giờ mình muốn học tiếng Nhật để phần nào đó nó giúp ích cho công việc của mình sau này chẳng hạn. Hay là, kiểu, trong thời gian rảnh rỗi thì mình có thể kết hợp cái việc học tiếng Nhật đó với cái mấy những cái sở thích khác của mình như là, kiểu, ờ, xem hoạt hình nè hay là xem truyện tranh này kia á kìa. Đó, thì mình có thể ừm, hiểu hờ rõ hơn về văn hóa Nhật đó kìa. Đó, thì đến đó thì cái mình nghĩ là mục tiêu cơ bản của mình thôi và mình cũng không đặt ra cho nó một, gọi là, cái kỳ hạn gì đó là nhất định, à, là mình phải biết tiếng Nhật trong, ưm, mình phải học tiếng Nhật trong năm nay, hay là, à, ví dụ là trong vòng mấy tháng đó mình phải, a, học được tiếng Nhật và mình phải thi, mình đạt được cái bằng cấp gì đó kìa. Cho nên là mình nghĩ là có lẽ phần nào đó cái mục tiêu nó hơi chung chung, nó không có những cái deadline rõ ràng á, cho nên là, kiểu, mình cứ hay bị trì hoãn, ờ. Và đúng như bạn nói thì mình cũng không biết bắt đầu từ đâu, tại vì mình là cũng cái chỗ tức là trong công ty thì rất là nhiều người biết tiếng Nhật và mình cũng hỏi họ là, à, bây giờ mình cũng muốn học tiếng Nhật á kìa, thì nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu như thế nào? Thì họ cũng chỉ cho mình, à, có thể học qua người này người kia, rồi học online cũng được, à, thành ra là cũng rất là nhiều cách để học á. Và mình thì, kiểu, người mới cho nên mình cũng, kiểu, khá là, kiểu, bị ngợp á kìa, không biết là bây giờ phải, à, làm theo cách nào, nên học online hay là nên học trực tiếp thì nó sẽ hiệu quả hơn á. Nên nói chung là cứ cứ vậy cho nên là bây giờ đến thời điểm hiện tại cũng chả có chữ nào trong đầu.
Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. À. <laughs> Ừm, ừm, không sao hết bạn ha! À, có nghĩa là có rất là nhiều cái lời khuyên mà gợi ý và bạn cũng cảm thấy là mông lung và cũng không biết là mình nên đi theo cái hướng nào, đúng không? Ừm, vậy thì, à, cái điều gì là khiến cho bạn cảm thấy là mình, ờ, ờ, bị trì hoãn nhất này? Là do là bạn bây giờ là bạn đang công việc của bạn khá là bận rộn này, bạn cũng đã có một cái vốn tiếng Anh này thì bạn bị, à, à, thiếu cái thời gian để mà bạn học chẳng hạn này, hay là bạn bị, à, à, mất đi cái động lực tại vì là cái lý do gì? Hay là bạn, à, sợ rằng là mình sẽ học, à, tiếng Nhật mà nó nó không có được thành công? Đó, thì có cái điều gì khiến cho bạn, à, cảm thấy băn khoăn không?
Đúng rồi, rất là mông lung. Ừm. À, để mà nói thì có rất là nhiều điều khiến mình, gọi là, trì hoãn cái việc học tiếng Nhật này ha. Ví dụ là thời điểm lúc những cái thời điểm đầu đi, thì, à, nói chung là thời điểm nó mới vào công ty thì nói chung là cũng dạ tại vì cũng muốn làm tốt á, cho nên là cũng không có, ờ, ừm, bị gọi là sao ta? Cũng cố gắng hoàn thành mọi việc mà, cho nên là cũng không có nhiều thời gian cho cái việc học, ừm, tiếng Nhật cho lắm. Ờ, và sau này dần dần khi mà bắt đầu mình quen với việc ở công ty rồi á, có bắt đầu có thời gian rảnh rồi á, thì mình lại sợ, kiểu, là học tiếng Nhật mà kiểu nó mình nghe nói là tiếng Nhật thì nó có rất là nhiều bảng chữ cái này kia. Rồi cái chữ viết thì nó lại không phải như là chữ Latinh mà là cái chữ chữ tượng hình này kia á rất là khó nhớ á kìa. Thành ra mình, kiểu, sợ học mà học không vô á, nên, kiểu, sợ bị thất bại này kia cho nên là cũng, ơ, cảm thấy nó nó chắc là, à, thôi để từ từ rồi, kiểu, a, từ từ mình quen dần rồi mình mới bắt đầu cái việc học nghiêm túc hơn, đó. Cảm giác đi như vậy thì những lúc như vậy là mình lại trì hoãn. Hay là đôi khi mà, kiểu, mình bị, ừm, đôi khi cũng mất động lực tại vì mình chia sẻ đó kìa, tại vì mình cũng không lớn rồi cho nên là cũng không có nhiều thời gian để mà, gọi là, tìm hiểu, à, để mình xem phim hoạt hình xem hay đọc truyện tranh này kia á thì cho nên phần nào đó mình cũng cảm thấy là mất động lực khi mà việc học tiếng Nhật như vậy nó chỉ giúp mình phần nào đó ở trong công việc thôi, chứ còn đời sống thì mình cảm thấy nó cũng không có nhiều cho lắm. Mình không có dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu thêm văn hóa Nhật nữa á kia kìa. Đó, cho nên là mình nghĩ là à tiếng Anh thì chắc là cũng đủ rồi, đó, khi mình cứ cứ viện đủ thứ cớ á để mà, gọi là, không có bắt đầu vô cái việc mà học tiếng Nhật như vậy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, à. Ừm. Ừm, rồi mình hiểu rồi. <laughs> Ừm, ừm. À, vậy thì bạn cho mình hỏi một, ờ, chút nữa là, à, cái trình độ tiếng Anh của bạn bây giờ ấy, là nó đã ở như cái mức độ như thế nào rồi? À, bạn đã hoàn toàn là thông suốt chưa? À, nếu như mà bây giờ mà trong một khoảng thời gian đi, à, giả dụ như mà bạn không có ít bạn đụng đến tiếng Anh, thì liệu rằng bạn có bị quên hay là, à, bạn có bị, à, à, gọi là, mất đi cái trình độ hiện tại của bạn có không?
Ừm. Ờ, để mà nói thì mình nghĩ là tiếng Anh mình đang dùng dàng hàng ngày luôn, cho nên là mình nghĩ là nó để mà quên thì chắc là không được đâu. Tại vì ngày nào cũng phải nói chuyện với khách hàng, hay làm việc với lại đồng nghiệp ở, ờ, nước ngoài á kìa bằng tiếng Anh cả, cho nên là mình cũng, nói chung là, cũng khá là tự tin về cái trình độ tiếng Anh của mình. Cho nên là, ờ, để mà nói thì mình cũng rất là muốn, ờ, ngày một ngày nào đó, cái trình độ tiếng Nhật của mình nó cũng sẽ được như tiếng Anh á. Nhưng mà cứ nghĩ đến thôi là cảm thấy nó rất là xa vời đi. Tại vì ở trong công ty của mình á, mình nhìn thấy những cái người mà họ có thể giao tiếp tiếng Nhật và với c khách hàng, với đồng nghiệp này kia á kìa bằng tiếng Nhật, thì nhìn trông rất là, kiểu, ngưỡng mộ luôn. Ờ, kiểu, tại vì họ, cái cách mà nói tiếng Nhật nó nhìn nó, kiểu, h đối với mình cảm thấy rất là sang, là s là s chuyên nghiệp, ờ, sang, cái kiểu mà cái cái cái cái ngữ điệu, cái cách nói của họ á, ờ, cái cách mà họ biểu hiện biểu cảm á kìa, nó không có như tiếng Anh á, ờ, nhìn rất là thích. Nhưng mà c để mà nói mình muốn bắt đầu vào nó thì thì thôi, chắc là bây giờ nản quá, thôi để từ từ, ừ, kiểu, kiểu vậy, ừm hứm.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ờ. <laughs> Ừm. Chuyên nghiệp, đúng không? <laughs> Ừm. Ừm. Nản, đúng không? <laughs> Ừm, rồi, ờ, thực sự là, à, bạn có thêm một cái mục tiêu này là cái điều rất là đáng khen nha. Ờ, bạn, bây giờ là hiện tại là bạn đang trì hoãn như thế thôi. Nhưng mà một khi mà bạn đã thực hiện nó rồi thì, ờ, mình thấy là nó là một cái điều, ờ, rất là tuyệt vời luôn đó. Thì, ờ, ờ, hiện tại ấy, thì mình thấy là, à, cái điều đầu tiên mình muốn được, ờ, khuyên cho bạn ấy, thì, ờ, bây giờ thì bạn hãy có thể là bắt đầu bằng cái việc là, à, thực hiện những cái bước nhỏ ban đầu đi này. Đó, bạn không cần phải quá vội vàng, tại vì là bạn không có cần thiết là mình phải thực hiện ngay, đúng không? Nên thì bây giờ bạn hãy hãy thực hiện những cái mục tiêu đó thành những các cái bước nhỏ đi chẳng hạn. Như thể là bây giờ thì một tháng hay là một tuần thì bạn chỉ cần học được một phần nào đó, chẳng hạn như là học bảng chữ cái trước đi này, rồi, ờ, học, ờ, ờ, cách, ơ, ghép vần như thế nào đó, chào hỏi như thế nào đó. Đó, thì bạn có thể là thực hiện dần dần các cái mục tiêu, để bà bạn kết hợp với những cái thời gian rảnh mà mà bạn có, khi mà bạn ngoài cái giờ làm việc của bạn ấy, thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến cái cuộc sống cá nhân này, cũng như là ít ảnh hưởng đến công việc của bạn, mà bạn vẫn có thể là học được. Đó, thì bạn thử xem là cái điều này nó có phù hợp không nha.
Ừm. À. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, cách bạn đưa ra mình nghĩ khá là hay ha. Như trước đây thì mình chưa bao giờ mình thử nghĩ đến cái việc mà học, ừm, từng phần, từng phần á. Đối với mình là, kiểu mà, nếu mà khi mà bắt đầu học cái gì đó thì chắc học hết luôn. Nhưng mà như bạn ừm, như mình chia sẻ đó, thì mình đối mình cảm thấy tiếng Nhật nó khó quá đi. Để mà học như vậy thì mình không học được, thành ra là bị nản. Nhưng mà, ừm, chắc qua đây thì chắc là mình sẽ cố gắng học từng phần, từng phần thử. Có thể là ví dụ là mình sẽ đặt ra mục tiêu nhỏ nhỏ thôi, ví dụ là trong 1 tuần mình sẽ học được 1 bảng chữ cái này kia chẳng hạn nè. Thì việc mà mình học, ừm, như vậy mà mình đạt được kết quả thì chắc là mình sẽ cảm thấy được cái sự tiến bộ. Và mình sẽ có động lực để tiếp tục, ừm, mình học tiếp tiếng Nhật. Ừm, mình sẽ thử xem sao.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, ừ, đúng rồi. Với lại lúc nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn bị thiếu đi động lực, tại vì là, à, ờ, bạn mà bây giờ thì, ờ, cảm thấy là để mà có thể nói giỏi như thế thì sẽ rất là khó để mà thực hiện, đúng không? Thì, ờ, ừm, bạn có thể là hãy, gọi là, kích thích cái động lực của mình hơn một chút, như là bạn tạo ra cái một môi trường hay là tạo ra cái không gian để mà bạn học tiếng Nhật ấy, nó trở nên thú vị hơn chẳng hạn này. Hoặc là nó gắn liền với một cái, ơ, hành động hay với cái công việc gì đó của bạn này, để cho bạn này vừa có thể là kết hợp là vẫn làm việc này, vẫn nói tiếng Anh này. Thậm chí là đôi khi này bạn có thể sử dụng song ngữ, bạn có thể là kết hợp vào đó để mà bạn học tiếng Nhật luôn chẳng hạn. Như là, ờ, đôi khi là bạn nói chuyện với, ơ, khách nước ngoài hay là hay là bạn làm việc với nước ngoài ấy, thì bạn cái lúc đó bạn tranh thủ là bạn có thể mở, bạn xem một cái gì đó mà, à, dạy về tiếng Nhật chẳng hạn. Hay là bạn có thể sử dụng là cái trình duyệt, ờ, trình duyệt là dịch luôn song ngữ, để lúc đó bạn vừa, gọi là, vừa thực hành luôn này, lại còn vừa học hỏi được nữa luôn này. Đó, thì nó cũng là một cái cách để mà bạn có thể là, ờ, ừm, tạo ra được một cái điều gì đó nó thú vị, ờ, như trong cái cách làm việc của mình chẳng hạn. Đó, thì bạn xem cái điều này có có dễ thực hiện không ha?
Rồi. Ờ. Ừm hứm. Ừm hứm, song ngữ. <laughs> Ờ. Ồ! Cách này hay ha. Mình thì mình chưa nghĩ đến luôn á, nhưng mà nghè mà nhờ có bạn, gọi là, chia sẻ với mình thì chắc là mình sẽ thử xem sao. Tức là, ờ, trong cái những cái cuộc họp hay là muốn nói chuyện khách hàng như vậy á, mình thử, ừ, gọi là, bật cái chế độ song ngữ này lên chẳng hạn đi, thì vừa có tiếng Anh vừa có tiếng Nhật luôn, thì mình có thể học hỏi được phần nào đó. Và như mình chia sẻ á, thì đồng nghiệp, ừm, công ty mình rất biết tiếng Nhật rất là nhiều á, cho nên mình có thể học với họ. Ừ, mình, ờ, nhờ họ chỉ cho mình, ví dụ là học học như thế nào cho hiệu quả chẳng hạn, ờ, nói chuyện với họ luôn, để mà mình tạo cái thói quen sử dụng tiếng Nhật á. Ừm, thì mình nghĩ là nó sẽ giúp mình có cái động lực để mà tiếp tục học tiếng Nhật á.
Ừm. Ừm. Đúng. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Hoặc là, à, bạn có nói là bạn lúc nhỏ, bạn rất là thích xem truyện tranh của Nhật, đúng không? Thì, ờ, bây giờ bạn hãy tranh thủ vào những cái thời gian rảnh đi chẳng hạn. Khi mà bạn trở về nhà, cái lúc mà bạn nghỉ ngơi ấy, thì, ờ, bạn có thể là xem truyện tranh bằng tiếng Nhật đi này. Mà khi đó thì bạn cũng kết hợp là bạn dịch luôn, rồi bạn học học luôn này, hoặc là bạn xem phim của Nhật, hay là bạn nghe bài hát của Nhật chẳng hạn. Đấy, thì bạn kết hợp vào những cái thói quen giải trí đấy. Thì, ờ, lúc đó thì bạn vừa học được tiếng Nhật này, lại cũng vừa là được, ờ, gọi là, thỏa mãn cái niềm đam mê của mình đó. Thì lúc đó thì tự dưng là, giống như kiểu, bạn kết hợp giữa hai cái công việc ấy, thì nó cũng đỡ đi cái sự nhàm chán. Đấy, thì bạn thấy là cái cách này nó có phù hợp với bạn không?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, cách này rất là tuyệt ha! Mà đúng như bạn nói thì ngày xưa mình rất là thích, kiểu, văn hóa Nhật Bản á, thích nà âm nhạc nè, thích truyện tranh hay là, kiểu, hoạt phim hoạt hình á kìa. Thì chắc là mình s cũng sẽ, ừm, thử về làm cái cách của bạn xem. Mình, gọi là, tìm những cái, gọi là, mình thích, nhưng mà bằng tiếng Nhật và mình, kiểu, vừa học vừa, gọi là, giải trí như vậy á, thì một nghe một cách, ư, gọi là, khá là hay á, để mà mình giúp mình có hứng thú trong cái việc là học tiếng Nhật hơn. Mình sẽ thử xem sao.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Thì, ờ, cũng có rất là nhiều các cái các cái cách để mà bạn có thể là lồng ghép cái việc là học tiếng Nhật này, hay là, à, cùng với những cái thói quen hàng ngày của bạn. Ấy, thì, ờ, bạn có thể là thử xem để mà mình có thể là có duy trì được động lực. Ví dụ như là bạn đừng có bỏ bê như là, à, thực hiện các cái mục tiêu nhỏ nhỏ như vậy ấy, nhưng mà bạn cũng cần là có một cái sự, gọi là, à, đều đặn nha, để, à, để mình không bị, ờ, mất đi cái thói quen là, ờ, bây giờ mình, ờ, vẫn đang học tiếng Nhật, mặc dù là, ờ, mình không có học nhiều và cũng không dành nhiều thời gian cho nó ấy, nhưng mà cần có một cái sự đều đặn. Đó, thì, ờ, lâu dần thì bạn sẽ duy trì dần dần, đến khi nào mà bạn cảm thấy ổn hơn ấy, thì, à, đến lúc đó là bạn sẽ là là học một cách bài bản hơn, chẳng hạn. Đó, đến lúc mà bạn đã có hoàn toàn là có được động lực, hoặc hoặc là có được cái thời gian đó nó phù hợp nhất ấy. Đó, thì bạn có thể thử ha.
Ừm. Ừm hưm, ừm hưm. Đồng ý, đồng ý ha. Mình gần rất là đồng ý với quan điểm của bạn, là cái sự đều đặn trong cái việc học một cái ngoại ngữ thì rất là quan trọng. Ừm, thì mình sẽ cố gắng, ư, để mà duy trì cái việc học tiếng Nhật mỗi ngày xem sao. Mặc dù là có thể là mỗi ngày mình học một chút, một chút thôi, nhưng mình nghĩ là về lâu, về dài á kìa, thì chắc mình cũng sẽ nhận thấy cái sự tiến bộ bản thân mình và mình sẽ có cái động lực để mà học nhiều hơn. Ừm hưm. Ờ, mình cảm ơn rất là nhiều về cái lời khuyên cũng như sự hỗ trợ của bạn ha. Nhờ có bạn cho nên mình đã cảm thấy phần nào đó là không muốn trì hoãn cái việc học tiếng Nhật nữa, mình muốn bắt tay ngay á vào cái việc học tiếng Nhật ngay lập tức thôi. Cám ơn bạn rất là nhiều ha.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, không có gì. Mình chúc cho bạn là sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình nha!
Ừm, tạm biệt bạn.